طيب أنتَ أنتَ بتعمل تصَرُّف حلو جدًا، إنَّك أنتَ لما بتلاقِي إن الخبر مش حلو، قلت لي دلوقتي إنك أنتَ أو مش صح بتقوم منزِّل تكذِيب ليه على الصَّفحة بتاعتك، وبقيت بعدها آه، وبقيت بعدها بتتأكَّد. طب افرِض أنتَ مثلًا أخوك أو صاحبك حد قريب منك جدًا، أستاذ بقى في إن هو أول ما يقرَأ حاجة يقوم منزِّلها، ومسبِّب رُعب للناس الكبار والناس اللي حواليه كلهُم، وما بيصدَّقش بقى أي حد، أنتَ بتتصرَّف مع الموقف ده إزاي؟
آه. آه، مؤخرًا بقيت أعمل إمم. صحيح. مضبوط. هُم عمومًا الناس ديّة بيبقى صعب إقناعهم، لأنه هو في ناس بتشوف المعلُومة لمرة واحدة بس وخلاص، المعلُومة دي هي اللي ثبَتت في دِماغه، وده بيحصل مع ناس كتير من صحابي، وخصوصًا صحاب الكلية، لإن دول اللي أنا متابعهم يعني وعشرة عُمر وكده. بالاقيهم أي خبر انشُر، أي خبر انشُر. "طب يا ابني يا حبيبي، اتأكَّدت من الخبر ده؟"، ما فيش. وصعب جدًا أنا أقنِع نسبة كبيرة منهم بسبب إن هُم الخبر الواحد اللي بيشوفوه هُم اقتنعوا بيه، طب الخبر التاني دوّة بينفِيه ما بيصدَّقهوش. فالناس ديّة باحاول على قد ما أقدر إن أنا أقنِعهم، آآ يتعامَلوا أيوه بالضبط كده، باجِيب له أكتر من مَصدر ينفِي المَصدر ده؛ أصل أنا لو جِبت له خبر واحد بس بينفِي الخبر الواحد هيقول لي: "طيب ما هو خبر قصاد خبر، أصدق مين؟" فأحاول على قد ما أقدر إن أنا أجِيب له أكتر من آآ، خبر من أكتر من مَصدر، وأقول له: "أهو شوف مثلًا عندك مصدرين أو 3 بين بينفُوا لك الكلام ده." ف يبدأ بقى يقتنِع، وأحيانًا برضه على فكرة ما بيقتنِعش، الناس بتبقى دماغها ناشفة يعني ولكن الغالبية العظمى ب آه، بي بينشفوا دماغهم.
إمم. بالضبط. بتجيب لهم أدلة يعني والّا بتعمل إيه؟ يعني بالضبط. إمم. أكيد، آه، بيبقوا خلاص هُم اللي في دماغهم طب جربت تعمل معاهم مثلًا موضوع البحث العكسي عن الصور مثلًا؟ لو حاطين بقى صورة أو حاجة، جربت تعمل موضوع الأدوات بقى والحاجات ال الحديثة في البحث، مثلًا عن Google أو البحث العكسي؟
آآ فكرة حلوة.